C'est possible effectivement, heu, i c'est possible, il faut estimer un peu l'audience, heu ça me fait penser à j'avais, heu, un ami qui, heu
C'est ça.
qui m'a fait rencontrer d'autres amis à lui. Une sortie, heu, entre plusieurs, heu, plusieurs hommes. Et heu, et puis ben, cet ami là raconte aussi des blagues, et puis bon, moi j'ai dit: «Tiens moi j'ai une blague» et j'ai raconté une blague, heu, qui était une blague sur les homosexuels sans savoir que l'un des amis qui était là, heu, l'était.
Mmh mh. Mmh mh. Ah mince! <laughs> Ouais.
Et hem et en et j'ai réalisé, heu, à mi-chemin de ma blague, heu et je me suis dit: «Il y a il y a quelque chose, il se passe quelque chose» heu Oui, oui tout à fait, j'ai mais je suis allé au bout en me disant: «Heu, c'est pas grave si tu es ouvert d'esprit, heu, c'est pas non plus, heu, quelque chose» Je suis pas en train d'essayer de m'attaquer à quelqu'un, je raconte juste une blague pour faire rigoler.»
<laughs> Ouais. Heu, dans tu as vu ça dans la réaction des gens? Heu <chuckles> Bon. Beh, oui, tout à fait. Oui. <laughs> Et heu, ça s'est b ça s'est bien terminé? <chuckles>
Mmh, mais bon je me souviens. Beh, j'ai pas revu cette personne, heu ah si j'ai revu cette personne depuis, heu, et je pense qu'il y avait pas de malaise. Cette personne avait l'air assez, heu, intelligente, heu, pour ne pas, heu, le prendre, heu, de la mauvaise façon.
D'accord. Tu parles de la personne homosexuelle ou de ton ami, heu? Oui, d'acc
Tout à fait. De la personne homosexuelle, mon ami lui s'est, heu, foutu de moi, a bien rigolé et est ravi de rappeler cette situation à à qui veut l'entendre. <laughs> Voilà, ça le fait rigoler c'est c'est son style.
<laughs> <laughs> Un peu gênante. <chuckles> <chuckles> Je comprends. Et heu, du coup, hem, oui, heu heu, souvent les blagues qui sont mal accueillies, c'est soit qu'il y a un quiproquo ou soit, heu, soit que les les personnes ne sont pas ouverts d'esprit. Tu tu crois? Tu crois pas?
Oui, oui. Oui je p oui je pense, heu, un quiproquo oui ça peut arriver, à ce moment-là, ben, c'est comme dans une conversation. C'est pas forcément le choix, heu, mais oui, il y a des il y a des a priori et heu, il y a des gens qui c'est un peu comme, heu, quand quelqu'un est confronté à une idée qui est différente de la sienne on la 1re chose on essaye de se protéger. Et heu et je pense que beaucoup de gens réagissent comme ça, ils se sentent attaqués, ils essayent de se protéger au lieu de de tourner ça à la dérision, heu. Il y a pas de il y a il y a pas de d'autre but que de rigoler en faisant souvent des stéréotypes en, heu, en créant justement quelque chose, en poussant, heu, l'exemple jusqu'au bout. Heu et donc pour moi, souvent ça s les gens qui n'ont pas, heu, d' acceptance comme ceci et ben, heu, je vais avoir moins d'échanges avec eux.
C'est ça. Une interprétation, heu, une, heu, oui. Oui. Oui. C'est ça. Mmh. Mmh. Tout à fait.

Moi j'aimerais bien aller regarder ça toute la journée, quoi. À quel moment, heu à à quel moment y
N oui. <laughs> Oui, c'est vrai que c'est une c'est une très bonne, heu, question. <laughs>
à quel moment la personne se dit: «Tiens, c'est ce que je veux faire, c'est ma carrière. C'est ce que je vais faire toute la journée, heu» c'est quand même un choix, heu, voilà donc heu, bon après en utilisant les mots et en montant un peu la sauce, c'était assez cocasse effectivement donc heu
Mmh. Oui. Oui c'est vrai. Ah, <chuckles> mais en même temps, c'est une sup c'est une très bonne question, heu, que je pense beaucoup, heu, se pose, hem. Pourquoi tu choisis, heu, d'être podologue, heu, pourquoi tu choisis de voir des pieds toute la journ ée, heu
Donc heu Podol podologue, c'est un peu moins drôle quand même, si on va dans l'humour. Enfin je pense, heu, c'est un point de vue, mais effectivement de
<chuckles> Heu, oui, <chuckles> ou dentiste, heu, que tu vois des des dentitions, heu, catastrophiques, heu, sales, heu <chuckles>
Voilà ça s ça vient de ce genre c'est des en fait, heu, moi je prends des notes, heu, même si je le fais pas de stand-up à l'heure actuelle. Je prends des notes sur des situations que je trouve cocasses, heu, et je mets ça sous des catégories, et je me rends bien compte que, ben, heu, après, heu, je je fais un tri, mais donc je peux avoir pas mal de choses, heu, sur le handicap et ma situation. Je peux faire des blagues pendant une 1/2 heure, heu, sur les usagers de la route, heu
Mais ouais. Mmh. Mais du du coup c'est chouette. Tu fais de l'humour par rapport, heu, aux situations, heu, réelles, c'est ça?
Bah, je pense que beaucoup d'humoristes, heu, font ça, c'est de un peu une satire de la société hein, heu, je pense que ça marche un peu comme ça. Moi je j'essaye de trouver des s
Utilise, heu Oui. Comme ça, tu touches tout le monde. Au moins tu touches quelqu'un. Ouais.
Oui. Oui en en plus en plus, heu, ça permet d'avoir, heu oui j'y ai pas pensé mais d'avoir un public, heu, mais heu ça permet aussi de raconter les histoires, heu, ben de se les approprier, heu, et donc de d'avoir un ressenti différent donc heu, du coup la place de l'humour, heu, quand je discute avec quelqu'un comme mon grand frère. Mon frère aîné, heu, l'humour est prépondérant, on va on va d'abord même si la dernière fois que je lui ai parlé, il était sur un lit d'hôpital pour une opération, heu, bénigne, mais avant, heu, avant même de parler de comment il allait, on a rigolé, on s'est dit des bêtises pendant 5 à 10 minutes.
Exactement. C'est ça. N ouais. Mmh mh.